Cabanatuan ang layo, ah, med oo.
Mm, medyo malayo din, ah, mga nasa hundred kilometers din mahigit papunta, pabalik pa ganyan. Oo pero yun ayun sobrang enjoy kasi balik-balikan lalo na yun nagiging memorable sayo yung lugar kasi may nabubuo kayong ano dun yung mga samahan ng mga kaibigan mo, di ba ng pamilya mo, pag sila yung kasama mo, parang kahit saan ka magpunta parang nagiging memorable yung isang lugar di ba? Mm.
Layo. Di ko yata kakayanan yung mga hundred k. Oo. Samahan. Oo. Talas sinabi mo pa. Mm oo. Kasi ako yung gani yung sa Sagada ang plano ko lang nun ako lang talaga mag-isa pero, ah, may sinama ako isang kaibigan. Ang saya rin, ah, sabi ko buti na lang ikaw sinama ko galing tapos ayun, ah, tapos
Mm. Mm, ah, tatanungin ko nga sana kung solo traveler ka ba o yung yun nagsama ka pala ng kaibigan mo, mm.
Oo sinama pero meron din akong first time kung pumunta ng ano naman, ah, Legaspi, Albay. Ano mag-isa lang ako kasi sinubukan ko naman na ano, eh, eh, hindi naman kasi siya paakyat natakot lang akong mag-isa kapag mga paakyat mga papuntang Benguet yan, Sagada. Yung sa Bicol naman hindi naman, patag lang siya kaya, ah, ayun, ah, naging memorable din siya sakin kasi nga first time kung makita mamangha dun sa Mayon Volcano sabi ko ang galing ang ganda triangle nga siya.
Mm. Oh. Mm. Mm. Ah. Oo, na nakita mo yung Mayon nung nagpunta ka dun? As in nagpakita siya hindi hindi siya na ano. Di maulap?
Oo nagpakita siya kaso lang hindi yung ano unang araw ko, ah. Parang ano na kasi nag nag nag andun na ako sa lugar ng limang araw so mag-isa lang ako sabi ko 5 araw dun pa ako nag bagong taon. Tapos yung siguro mga pangatlong araw na yan, dun ko siya nakita kasi minsan. Oo yung may
Mm. Mm. Oo. Dun siya nagpakita sayo? Mm, minsan kasi di ba maulap di ba parang ganyan, mm.
Maulap tas sinasabi nilang parang may sumbrero. Ganon, kapag yung sa may bago niyang tuktok, eh, meron siyang ulap yung naka sumbrero daw ganyan. Kaya na swertehan ko kasi bago ako umuwi nakita ko siya ng buo sabi ko ang ganda.
Mm. Mm. Nakita mo siya ng buo di ba? Kahit nga ano, eh, yung, ah, hindi mo siya ma-picturan basta yung nakita mo ng ano, eh, iba yung nakikita ng mata mo sa na pi-picturan lang, eh, di ba? Iba eh. Kasi yung lawak ng paningin natin pag inano natin inikot natin sa lugar parang dun maa-amaze sa lugar, eh, di ba? Parang ganon. Ang hindi naka capture ng kamera, eh, yung ganong tipo.
Oo. Ay oo. Tama. Oo. Ta alam mo totoo yan sang-ayon ako diyan. Kasi yung, ah, sa tingin ko nga nung nagpunta ako nung ano paakyat ako ng Sagada mga nakikita ko na ng lugar at kahit lulang-lula na ako talagang binubuksan ko yung mata ko kasi nga sabi ko sayang yung lugar ang ganda kasi parang mas colored pa to sa mga ano ko sa phone ko. Kaya ano, kaya sabi ko kahit lulang-lula na ako kita ko ang lalim ng bangin talagang binubuksan ko yung mata ko sabi hindi puwede kong ma-miss to, ganun.
Hmm. Mm. <chuckles> Mm. Mm. <chuckles> Hmm. Mm.
Di ba?
Ang ganda, eh, no? Ang saya pag yung ganun, eh, no? Sobrang mm.
Oo. Eh. Ano ba sa tingin mo? Anong, ah, ang ginagawa ng lugar na yun para maging kakaiba o espesyal para sayo?